Plus que malheureusement.
Ah, oui, oui, bien plus, je suis pas je suis pas sûr, non plus.
Ah oui, pourquoi?
Je suis pas sûr non plus parce qu'en même temps, en fait, il y en a qui polluent, mais il y en a aussi qui font l'effort de recycler. ll y en a qui font l'effort de planter des arbres. J'ai vu un monsieur
Mmh. Oui, il y en a qui font il y en a qui font des efforts, mais bon, heu
j'ai vu un monsieur, il a planté toute une forêt, lui et sa femme. En l'espace de 20 ans, en l'espace de 20 ans, il a reboisé toute la forêt. Donc heu, en fait, il y a des gens qui s bah, ll y a même des associations écologiques et donc ces personnes-là, ils font, heu, bah, pas tous, enfin pas toutes, mais heu, mais ces personnes font quand même l'effort.
Mmh mh. Oui, oui, j'ai vu. Mmh mh. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Mmh. Mouais. Est-ce que tu penses que les, hem, les plan les les plantations, enfin, les arbres, heu, qui qui, déjà de base, les arbres qui avaient été qui qui qui avaient été détruits et cetera, c'était déjà ils étaient déjà là, en soi. Tu vois? Il y avait pas besoin, finalement, de les replanter ou quoi que ce soit, ils étaient déjà là. Si on n'avait pas touché, au il y a au on aurait pas eu besoin de faire ce genre de choses, heu, dans dans mmh.
Bah, il y a des choses qui ont besoin de bois. Par exemple, il y a des meubles, il y a des tu as besoin de meubles, tu as besoin de planches. Les meubles, c'est fait en bois. Mais en fait, il y a un truc, c'est qu'ils vont les couper. On peut les couper. Si, par exemple, tu en coupes, heu, tu coupes un arbre, je sais pas, heu, si c'est une chêne ou heu, un autre type d'arbre, tu peux le couper, mais derrière, il faut tu qu qu il faut que tu en replantes, heu, je sais pas, heu, minimum 3.
Oui. Bien sûr. C'est pour ça que je mets c'est pour ça que je mets le doigt sur le fait que Oui? Mmh mh. Mmh, tu s tu sais
Et comme ça, ça va lutter, ça va éviter le déboisement, quoi, le déboisement massif.
Mmh. Tu sais combien de temps, heu, un arbre, heu, tu on va dire, hem, devient, hem
Ça dépend de l'arbre. Ça dépend.
Hem, ça dépend de l'arbre, c'est OK et est-ce qu'on peut faire pousser des arbres plus vi plus rapidement?
Ouais.
Mmh. La demande est plus forte? Pour autant oui, c'est une initiative. Mais heu, si on prend ton exemple je dis pas que c'est la c'est pas la bonne, tu vois? Je trouve qu'elle est quand même bien. Le fait de d'essayer quand même de refaire des de de de replanter des arbres. Mais heu, pour autant, ça sera la enfin, ce qu'on a on aura détruit, ne sera, mmh
Non, mais c'est une initiative, quand même. Ouais.
comment dire ça, sera, heu heu, voilà, ça ou ça v ça a pas heu, ça sera pas la même chose que ce qu'on a co que ce qu'on a planté.
Ça va pas le faire revenir. Mais il y a pas besoin, ça reste un arbre.
Tu vois?
Non, mais c'est pas le but. Il y a pas besoin et ça a pas d'utilité.